Yun nga ano, ah, bukod pa roon, ah, s may mga nakasalamuha ka ba lalo na sa pamilya sa mga pamilya mo, kaibigan mo, katrabaho mo na alam mo, ah, na merong mga pinagdadaanang problema sa buhay? Ah, may maibabahagi ka ba? Ah
Mhm.
para diyan?
Oh, di ba naalala ko yung, ah, isang kaibigan na bagama't na medyo matagal na 'tong nangyari, naalala ko yung, ah, tinuring kong bestfriend din nung ako'y nag-aaral pa lang. Na nagkaroon siya ng sa masabi sabihin na natin na napakatinding problema din. Alam mo nagpunta siya sa bahay kahit na tapos na kami sa pag-aaral noon, nag-graduate na kami hmm, oo. Hindi ko akalain na na na dadalaw siya at may sasabihin pala o may ikukuwento pala siya na napakabigat niyang dinadalang problema nun.
Mm. Mhm. Yun talaga, oo. Hmm, mm. Hmm. Sa sa bahay niyo? Hmm. Ah. Oo. Ah, talaga, oo, mm.
Oo. Kasi nag-text lang siya nun. Alam mo nung panahon pa lang kasi nun, eh, wala pang wala pang touchscreen, kumbaga. Mga keypad pa lang yung cellphone, oo. Nag-text siya sa'kin na mhm. Hindi niya hindi alam mo yun, hindi siya naka-video call o nakapag-chat na dadalaw siya sa bahay kundi nag-text lang. So, napakaigsing message lang na, "Dadalaw ako sa inyo," sabi niyang ganyan. So, hindi ko akalain na napakabigat din pala yung problema niya nung panahon na yun. Kaya masasabi ko rin na yun yung panahon din na naipakita ko rin yung, ah, masinsinang pakikinig habang nagkukuwento siya.
Oh, sige. Mm. Oh, oo. Wala pa ano, ah, mm. <chuckles> Wala pang mga touch screen na cellphone ano? Oo. Oo, oo. Mm. Mm. Ah, oo. So, i Mm.